Ừm, tại vì cơ bản hồi nhỏ thì mình cũng, ơ, hay thường xuyên ra chợ phụ ba mẹ bán hàng á bạn, ba mẹ mình á thì là cái người buôn bán, đó, công việc chính là buôn bán luôn. Thì, à, từ nhỏ ngay từ nhỏ thì mình cũng thường xuyên ra chỗ ba mẹ của mình á để mà phụ buôn bán nè, thì mình cảm thấy ngoài đó nó rất là vui luôn. À, có những, a, bạn chợ nè, rồi lâu lâu thì, à, sẽ có nhiều khách hàng, à, khác nhau nè, sau đó thì, à, buôn bán như vậy thì cũng mang lại cái nguồn thu nhập rất là ô kê nè, đúng hông? Và, à, cũng có thể là tự do linh hoạt thời gian nữa, cho nên mình rất là thích cái việc kinh doanh luôn. Và khi mình tranh kinh doanh như vậy á thì mình cũng, a, mong muốn làm sao á là sau này thì cuộc sống của mình nó cũng sẽ có thể thoải mái hơn một xíu nè, chứ nhiều khi cứ đi làm công ăn lương như người ta hoài không lẽ là, à, suốt cuộc đời hay sao, đúng hông? Cũng phải có cái gì cho riêng mình chứ. À, cho nên á là mình, à, khi mà mình có suy nghĩ như vậy á, mình cũng đang chỉ ở giai cái giai đoạn là đang phân vân thôi. Đó, giai đoạn, gọi là, đang lên ý tưởng thôi, cho nên là mình cũng, a, hơi hơi một xíu á, gọi là, tâm lý nó hơi bất định trong cái tương lai của mình á. Mình cũng chưa mường tượng ra được á là tương lai của mình nó sẽ như thế nào sau khi mà mình ra kinh doanh nè. Rồi tương lai của mình nó sẽ như thế nào nếu trường hợp kinh doanh thất bại nè, thì nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều hay không nè, rồi sau đó tất cả các mối quan hệ khác xung quanh mình nữa thì hông biết nó có bị ảnh hưởng hay không. Đó, nó là cái điều đó đó.
Ưm, mình hiểu. Ưm, ừm. Hà. Chính xác, hiểu nha. Ừm, mình hiểu. Ờ. Ừm, mình hiểu nè. Ưm, ra vậy. Ơ, vậy thì á nếu mà cái kế hoạch này á mà nó chỉ đang là, gọi là, nằm trong cái suy nghĩ của bạn thôi, trong cái ý tưởng của bạn thôi thì liệu rằng là bạn đã nghỉ cái việc, ngờ, văn phòng hiện tại chưa ta?
Ừm. Ờ, hiện tại thì mình, ờ, chưa nghỉ. Mình cũng đang lo lắng với lại phân vân đó bạn, cho nên là thành ra á là mình cũng chưa có can đảm để mà mình, à, chính thức mình nộp cái đơn, ơ, xin nghỉ việc của mình đâu. Đó, cho nên là mình cũng muốn làm sao á ừ, a, muốn làm sao để phân định rõ ràng hơn trong cái tương lai của mình để có thể quyết tâm, quyết đoán hơn trong cái việc mà nộp đơn nghỉ việc á.
À, ô kê, mình hiểu. Điều này là rất nha, <laughs> ờ. Ưm, vậy thì á khi mà bạn, gọi là, hình thành một cái ý tưởng kinh doanh như thế này nè, tức là cái quan điểm của bạn, gọi là, giống như là, kiểu, gọi là, phi thương bất phú, đúng hông? Là muốn kinh doanh để có nhiều tiền hơn về sau này. Vậy thì bạn có trong cái quá trình mà bạn nghĩ này nè, bạn có nhờ đến cái sự giúp đỡ hoặc là cái sự chia sẻ của ai không?
Ừm. <laughs>